Şöyle oldu; emm, a aslında dediğin gibi birçok aşaması var. İşte, kına var, o var, bu var, eee, ama sağ olsunlar bizi hepsinin dışında tutmuşlar meğersem organizasyonda, eee, ve biz böyle, eee ,aşağı yukarı 30 kişilik bir gruptuk. Eee, ve hemen, cumartesi günü, akşam böyle bir açık havada, böyle, tahta masaların, eee, olduğu bir yerde, böyle, eee, U şeklinde masalar olduğunu düşün, eee, öyle bir yerde yerimizi aldık oturduk. E, ne olacak, yani, ne olabilir, falan diye düşünüyoruz. Ay, ondan sonra, eee, o dönem Latif Doğan diye bir türkücü var. Eee, o zaman da ünlü aslında ama p şimdiki kadar ünlü değildi. Meğersem, bizim abimizin çok yakın arkadaşıymış ve demiş ki, "Tamam, bu ekip bende, senin gözün arkada kalmasın, ben onlarla ilgileniyorum." <tsk> Ay, bize bir sofra hazırlatmış. Rabbim, böyle güzel bir sofra yok. Ne yemekler, ne yemekler, rakılar geldi. Ay, adam, Latif Doğan, bak gene bir ön yargının suratıma tokat gibi çarptığı bir andı. Öyle tatlı bir adam, öyle beyefendi. Ay, bizimle gerçekten o kadar özel ilgilendi. Nasıl biliyor musun, sahne aldı, eee, türküler söyledi bize. Ben bu arada saz sesini falan hiç sevmem. Çocukluğumdan beri sevmem. Vardır bir travması bende mutlaka. Ya, evde çok dinleniyordu ya, bir şeyler var yani sevmiyorum, sevemiyorum.
Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Tamamdır. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Tamamdır. Ah, çok güzel. Hı hı. Hı hı. Evet. Ne güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı.
Ay ama ay adam stand-up mı yaptı? Türkü mü söyledi? İnan ki, o kadar iyi ağırladı bizi o gece. Ben en son masa üstünde göbek atarken hatırlıyorum kendimi. O kadar eğlendik, eee, ve bence asıl en kıymetli olanı şuydu; gece 03.00 gibi falan bitirdik biz bunu.
<chuckles> Ne güzel. A, ne güzel. Bakım Hı hı. Hı hı. O, bayağı da, hani, öğleden başlayıp, gece 03.00'e kadar süren bir, eee, etkinlikten bahsediyorsun, düğünden, ki bakıldığında da
Tabii. Aynen. Eğlence. Tabii, düğün, daha düğün yok.